E te ajuda a perdoar a si mesma.
Olha, tive que aprender a ter compaixão comigo e entender que por mais que eu queira sempre ser adequada, às vezes, eu vou ser inadequada.
<laughs> Em todos os sentidos, essa "inadequação", assim, você acha que acontece na vida? Do tipo, às vezes, até bom, né, ser inadequada, na verdade.
Uhum. <laughs> Em todos. Acho. Pois é, eu acho assim, eu fui criada com grandes expectativas de perfeição. E eu comprei esse discurso, então eu acho que por muitos anos na minha vida eu achava uma falha de caráter eu errar, ou não fazer alguma coisa bem direito. Ou ter deixado as emoções me levarem a tomar uma decisão que eu me arrependi, ou ser grosseira com alguém no momento que eu não deveria ser, a famosa "adequação". E eu tive que ir pra terapia pra entender que, infelizmente, pra mim e pra minha mãe eu não sou perfeita, e que essa adequação que eu estava buscando estava me robotizando, e me botando uma pressão impossível de lidar.
Ah. Ah. Hum. Certo. Aham. Tá. <laughs> Porque parece que tentar se encaixar, eh, faz muito sofrimento, mas, também, às vezes, se encaixar se também tem sofrimento, né, fazer o certo também tem o sofrimento, então.
Uhum. Tem, tem e tem a coisa de você tem uma arrogância por trás desse discurso que eu não via, sabe? Tipo, essa própria ideia de você se perdoar, por que que você tem que se perdoar? Então quer dizer que você, tipo, tinha que estar perfeita exatamente! Existe uma arrogância atrás desse discurso de perfeição, de não falhar, de de ter, eh, vergonha de sentir que é uma falha de caráter. E poxa, não estou querendo culpar minha mãe não, eu tenho certeza que a minha mãe teve essa pressão em cima dela também, e ela só passou pra frente porque ela achou que isso ia me tornar um um ser humano melhor, uma boa esposa, uma boa profissional. Ela achou que esse era um ensinamento importante pra me trazer. E hoje eu desfaço esses ensinamentos dela, eu questiono ela, ela fala: "Nossa, tem razão, nunca parei pra pensar nisso". <laughs>
Uhum. Errou. <chuckles> É. <laughs> É. Uhum. <laughs> Sim, parece que realmente você vai se perdoar porque tinha um modelo ideal, u uma receita de bolo que você não seguiu. E parece que vem de fábrica, né. Tem tem o da família e também tem o da sociedade, tem o do trabalho, da igreja.
É. Exatamente. Da igreja, da cultura, ou de ser mulher, ou da idade que você tem. Nossa, pode colocar quantos filtros você quiser que você vai achar um standard, aí, que você se você não cumprir, e se todo mundo ver, você tem que se desculpar.
É. Uhum. É, a ideia de se perdoar é realmente um pouco perturbadora.
Católica. <giggles> A gente tem uma função, assim, bem católica, judaica também, né, eu eu namorei uma época com um menino que ele era de criação judaica, a mãe dele era católica e o pai judeu e ele falou: "Nossa, é o pior dos 2 mundos, é culpa mais culpa." <laughs>
É, bem católico. Culpa mais que todos os tipos de culpa temos aqui, sai bastante.
<giggles> Todos os tipos de culpa, entendeu? Alguém a gente vai ofender, né? Ou todo mundo, né? E me fez muito pensar nessa ideia do perdão como uma coisa que te rebaixa de certa forma, né?
Nossa. É, exatamente. Você tá se perdoando, ou seja, você já está se culpando e aí depois o perdão vem para tirar a culpa, mas ao mesmo tempo ele tá justificando a existência da culpa. Porque se tem que ter perdão, tem que ter culpa. Porque se você não se sente culpada. "Pô, é, sim, hã, fiz isso, não nego e é tam estamos aí." Hum.
Uhum. Uhum. Exato. Exato. Uhum. Ou até assim: "Fiz isso, sou humana, pisei na bola e não vou fazer de novo". Mas me perdoar, parece assim que tem um ato de constrição, de você sentar, de você remoer, de você pensar: "Meu Deus, nunca mais vou fazer isso". É muito pesado. Então assim, a não ser que realmente você faça uma coisa horrível, <laughs> eu acho que é mais se entender como humano do que se perdoar, sabe?
E também as pessoas que fazem as coisas horríveis não sentem culpa. No geral.
Não, elas dormem belíssimas 9 horas de sono reparador com certeza. <giggles> Com certeza.
Tranquilas. É, reparador é. <giggles> Quem está se culpando já está num nível, assim, de entendimento do mundo e da vida que é um é muito diferente da do do cara que f dorme tranquilo. Não tem, é outra pessoa. Nossa, e você ainda tem que se perdoar é é difícil, hein. E aí ainda não conseguir se perdoar.
Sim. É. Pergunta pergunta para o Elon Musk como ele se perdoa, ele vai rir.
É, exatamente. Eh ninguém tá se perdoando, o cara é né? Benjamin Netanyahu, tá s tá dormindo tranquilo? Porque crianças foram mortas nessa guerra?
<giggles> Exatamente. Não, imagina, ele tá se perdoando porque ele tomou uma decisão errada que levou à morte de pessoas. Não. Aonde a ge
Não, ele não tá se perdoando porque ele não tem a menor culpa. Então.
Exatamente, vai dormir, como eu disse, belíssimas 9 horas de sono reparador, entendeu? Então, eu acho que esse conceito de perdão, eu entendo que em algumas situações ele é aplicável, eu acho que é importante a gente se autoperdoar no sentido de: "Poxa, eu perdi anos da minha vida ressentida com tal pessoa", por exemplo. Ressentida, é é clássico, né? Pai, mãe, eh, ex-marido, o que quer que seja, e aí você vê que você fez mal para você, porque você não deixou aquela história seguir e você não deixou que aquela pessoa tenha afetado a sua vida num período, mas que tudo bem, passou, tá tá ótimo, vamos seguir. Você, às vezes, perdoa a pessoa, mas não se perdoa por ter ficado tempo demais com aquela mágoa, por exemplo. Qual é a função dessa desse perdão? É te libertar de um sofrimento, então, beleza, vai aí e se autoperdoa.
É. Uhum. Sim. Uhum. É.
Faz sentido, né? Porque você
É, mas também você tá se perdoando porque você também já partia do princípio que você "Uau, eu devo ser uma pessoa que não sente mágoa". Mas puxa. Puxa vida. <giggles>
Exato. Exatamente. Essa é uma discussão que eu sempre tive muito em terapia assim, eh: "Porque que eu tenho tanta raiva?" E aí a minha terapeuta falava: "Porque você não lida com a sua raiva, você fica com raiva de estar com raiva, e aí fica a rau a raiva ao quadrado." <giggles> Ao invés de você sentar e falar: "Eu estou com raiva porque essa pessoa me tirou do sério hoje, e eu não pude responder, então eu estou com raiva". Passa, vai embora, mas se você fala: "Ai, é porque eu estou com raiva porque a pessoa me deixou com raiva". Aí você tem um problema mais complicado para lidar, entendeu?
Uhum. <laughs> Certo. <giggles> Sim. E é muito estranho, assim, partir de um de um es dessa re desses desse standard, desse basicão que não é nada básico, que todo mundo parece que parte de uma coisa que, é inacan en é Todo mundo sabe que ninguém é p ah "Ninguém é perfeito" é um grande clichê do mundo, mas todo mundo opera como se fosse possível ser perfeito, e você não é, logo, culpa, tome, e depois d dê e aí depois de você se sentir culpado você ainda tem que aprender a se perdoar? Nossa! Trabalhão, né? pô.
Aham. Sim. É. É. E tudo isso tem, assim, um um filtro de religião e de controle social mesmo. Óbvio. Como é que a igreja mantém as pessoas humildes e controladas? Fazendo elas se sentirem culpadas por ações e vindo lá pedir o perdão, a tipo: "Tá, ó, vou quebrar seu galho, hein. Ok. Não faz de novo, hein. Dessa vez te perdoei, não faz de novo, mas se fizer, volta aqui para me contar". É uma forma de controle, e e e dá para entender, principalmente na Idade Média, né, que precisava ali controlar as pessoas para não saírem fazendo atrocidades. Acho que tem o seu sentido, tem o seu valor, digamos assim. Mas quando a gente vive nessa ideia, nessa falácia de que a gente pode evoluir, se aperfeiçoar. Ah, mas vai evoluir o quê? A gente é o quê, Pokémon, agora, para evoluir? Nã não, eu não consigo entender muito esse conceito também de: "Eh, ai, a gente deveria, então, sair dessa passagem pela Terra mais sábio." Em teoria, sim, na prática, será? Quantas pessoas você conhece que realmente evoluíram na vida? Tempo na tela. Hum.
É. Uhum. É. <giggles> É. Tem pela tela e às vezes o tra um tradicional é na verdade a pessoa envelhecer e ficar ainda mais presa a algumas ideias que já eram parte da vida dela desde sempre. E aí ainda o mundo oferece formas de você evoluir, e tal, e mudar, e você não, porque você acha que aquilo ali é você, a sua trad
Sim. É. É, eu acho que a gente envelhece como um picles, sabe, assim. Tipo, de ficar dentro da sua própria água ali, você só vai ficando o sabor mais proeminente do que você já era. <laughs>
É. <giggles> É, isso, dá uma curada, né? Tipo "Uau".
É, você não não você não nasce um um um pepino e morre uma laranja, entendeu? Você vai ser no máximo um picles ali.
Não. É, picles, borboleta, ninguém. Lagarta pra borboleta, não existe isso, sabe?
É, não. É uma ideia super interessante, legal. Mas, assim, de fato, é isso. Quantas pessoas de fato? Aí você fala: "Ai, o Gandhi." Sim, o Gandhi dedicou a vida dele inteira a isso, se ele não tivesse conseguido, poxa, né? Então assim.
<giggles> É, e também tem uma biografia polêmica o Gandhi né? <giggles>
E tem uma biografia polêmica, exatamente. Então eu acho que essa ideia do perdão ela pode tanto ser libertadora como ela pode ser a própria amarra que você criou para você da da adequação e perfeição em qualquer situação.
Que parece que essas pessoas que não sentem culpa, você vê como elas evoluem na vida, todos esses bilionários, e e o esses políticos? O fato deles nã não se sentirem nem um pouco culpados, por nenhuma das ações, e que no caso deles impactam, literalmente, milhões de pessoas.
<giggles> Sim. Vidas, sim, sim.
Poxa, eh, faz com que eles tenham esse sucesso que todo mundo almeja, assim, que se eles eles se desamarram de parece que a culpa só tá atrapalhando mesmo a evolução do espírito.
Nossa, sim. Inclusive, vou te sugerir assistir um filme da Netflix que chama, acho que é The Mountain Heads, que é uma história v eh, fictícia, aonde eles colocam os CEOs das maiores empresas do mundo, então não são eles literalmente, mas claramente é o Jeff Bezos, o Elon Musk, o o Zuckerberg e, putz, e um quarto aí que deve ser um desses de AI e tal, algum desses que a gente ainda não sabe o nome, mas vai saber. E aí começa um grande caos social por causa do uso das ferramentas deles, né? Principalmente estimulado pela inteligência artificial, e eles continuam tomando os drinques, competindo quem tem mais bilhões, e quando a coisa começa a pegar, realmente vira uma crise que não é mais a crise da empresa, é uma crise do mundo, as conclusões deles são muito óbvias, assim, do tipo: "Poxa, mas isso aqui é claramente uma coisa criada pela inteligência artificial, as pessoas não perceberam?"
Hum. Hã. Aham. Mark Zuckenberg. Hã. Aham. <laughs> Aham. Na boa. É. Hum. <giggles> Sim.
Poxa, mas que que eu posso fazer se as pessoas resolveram causar uma guerra civil por causa desse vídeo?
É, exatamente. É muito uma postura de tranquilidade total, hum, sem necessidades de perdoar a si mesmo.
Não. Uhum. Sim, tudo bem que a gente tá falando de narcisistas aqui, né, mas, <giggles> sim.
É, é, vai pro extremo, mas alguma coisa eles podem ensinar de níveis de preocupação, assim, parece que realmente é uma coisa de controle de massas. <giggles>
É, totalmente. A própria ideia do pecado, do perdão é, entendeu. Se você for mais a fundo na história, né, todos os cientistas, astrônomos, astrólogos, as pessoas que lidavam com qualquer tipo de ciência ou questionavam a igreja na idade média, ou elas pediam o perdão e se convertiam, ou elas eram queimadas na fogueira.
É é. Uhum. É, realmente. As pessoas as a pe no na no modo geral, assim, pessoas têm dificu pessoas comuns têm dificuldade até em dizer "não".
Uhum, sim.
Imagina isso, que engraçado, nessa conversa desses bilionários, alguém que: "Nossa, os humanos reles mortais, ali, estão com medo de dizer não um para o outro". <scoffs>
Nossa. Exatamente. É muito é muito interessante esse filme. Ele é parado, ele é um pouco tedioso. Se você estiver com sono, talvez você dê umas piscadas. Mas se você assistir atenta aos diálogos, e você souber um pouco desse universo dessa galera aí, e como eles veem o mundo, é, assim, hilário e triste ao mesmo tempo.
Que engraçado. Uhum. É, tan Uhum. É, realmente. Deve ser.
É essa galera que está mandando no mundo.
É, então no fundo a ju ah, pra perdoar a si mesmo, você tem que primeiro pensar quem que você pensa que é <laughs> que você acha que você deveria ter sido algo que você não foi. Olha que frase muito <laughs>
<laughs> Sim. Pois é. Pois é, e aí no final das contas você é só humano, tem horas que você vai errar mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo.
Sim. É, e não tem jei é parte, né, do processo, não tem e parar com essa coisa de perdoar a si mesmo, acho que tem que se ah, acho que se enxergar, né. Poxa, si literalmente se enxergue, essa culpa, num
É parte. Hã. Uhum. Eh, e para de se achar tão importante também, sabe. Eu eu amo aquele meme: "A terra antes e depois da sua opinião", por exemplo. Pra mim é a definição
É, desce daí. <laughs> Antes e depois dos "você se perdoar" também. Nossa, "antes e depois da sua culpa". Putz, mudou muita coisa. <laughs>
Exato. Definição. Uhum. É, eh, é como eu defino, <chuckles> tipo, a insignificância humana, é o meme e a terra antes e depois.
Ah, obrigada por essa incrível conclusão. <laughs>
<laughs> <chuckles> De nada, até mais.
Até mais.